Te cuento que se me ha hecho tan difícil ahorita, pues, justamente, ¿no?, que son épocas decembrinas, que están los intercambios. De repente, pues, tengo que regalarle como cosas a mi familia, a mis papás, a mi hermano, a mi esposo. Eh, la verdad es que sí es un gasto enorme y sobre todo, pues, estas compras impulsivas, ¿no? Que de repente ves como tantas cosas en oferta y que digo: "Ay no, es que sí", o sea, como que sí vale la pena porque, bueno, está al 50% al 60. Y es que de verdad hay cosas que sí, o sea, están muy baratas, pero otras que sí digo: "Pues, es que ni siquiera había pensado en eso antes, ¿por qué las estoy comprando?". Fíjate que me acaba de pasar justamente hace como 2 semanas que fue el Thanksgiving. Eh, yo, o sea, como que destiné cierta cantidad para, pues, intercambio, regalos para mí y todo esto, porque yo decía como: "Me lo merezco, para eso trabajo". Pero ya al final que vi la cuenta de todo lo que gasté, no sabes lo culpable que me sentí, o sea, no sé si me dieron como ganas de llorar, <chuckles> de verdad porque dije: "Gasté demasiado dinero que ni siquiera estaba como en mi mente". Sí. Y cosas que de verdad sé que, pues, ni la necesitaba, en realidad.
Claro. <chuckles> Contemplado, ¿no? Oye, y por ejemplo, esta esta esta reacción que tienes, primero que nada, gracias por <chuckles> por contarme tu tu historia, Y esta reacción que tienes de: "Híjole, a lo mejor esto no lo necesitaba, o no manches, fue un montón". Esta reacción que tú estás teniendo, eh, cuéntame, es es algo que, mm, ¿cómo podré hacerte esta pregunta? Em, este dinero, o sea, ¿fue la reacción que tuviste? ¿Por qué es un dinero que a lo mejor tenías destinado para otra cosa? ¿O fue por l la sorpresa de decir, híjole, este, no debí, compré de más, no lo necesitaba? O sea, ¿sí fue porque agarraste, digamos, de un dinero que tenías destinado a otra cosa o fue meramente la sorpresa de híjole, ya llevo un montón?
Eh, fue la sorpresa de que dije: "Híjole, llevo un montón", y como que vas viendo, por ejemplo, vi unos tenis que me gustaban para hacer deporte, me gusta correr. Entonces, los vi en oferta, estaban como al 60%, pero luego vi también ropa para hacer deporte, que eso es como mi adicción, ¿sabes? O sea, como que me encanta hacer ejercicio. Entonces, cuando veo ropa así muy barata digo: <gasps> "No, o sea, claro que la tengo que comprar" porque igual la compro conforme pasa el año y a veces, pues, la pago precio completo, ahorita está muy barata, entonces, como que sí, me, pues, estaría bien, ¿no? Que la compro. O luego, por ejemplo, vi cosas para, pues, te digo, los regalos de mis papás, de mi hermano, de mi esposo. Eh, luego dije, ay, como una cosita más para él, otra cosita más para mi mamá. O sea, y ya cuando, de verdad, yo solo pasaba la tarjeta, y ya cuando en la última fue como que dije: "No manches, pues, ¿ya cuánto llevo?", y cheque el saldo, porque haz de cuenta que tengo mi cuenta de ahorros en la misma tarjeta, pero en otro lado saco el dinero que yo, o sea, que voy a usar. Entonces, ya ya al final, como que yo ya sentí que estaba gastando mucho y dije no quiero que vaya a aparecer que no aprobada. Entonces, revisé y no inventes, ya me quedaban como 50 dólares nada más de todo lo que yo había puesto en mi presupuesto, y la verdad es que dije no, o sea, todavía me faltan 2 regalos más y cómo es posible que no haya ajustado el precio. O sea, ya había gastado demasiado y sí me sentí mal, porque los regalos que yo iba a buscar no ni siquiera los había comprado.
Okey. Guau. Guau, te entiendo. Entiendo esta situación que comentas, que, eh, en ocasiones, la gente suele hacer este tipo de de compras impulsivas, ¿no? Y después viene lo que es, pues, esta parte, ¿no? De híjole, ya gasté mucho, ¿no? Y debí de haber gastado menos. Precisamente a eso va mi siguiente pregunta. O sea, cuéntame, por favor, ¿tú qué es lo que sientes, verdad? O sea, antes, imagino que es la emoción, ¿no?, de estar comprando y te sale una cosa, te llega la otra y y ahí vas, ¿no? Pero después, o sea, ya dices tú cómo te sientes. Pero cuéntame, si es algo que te que que esta parte de que sientes después de la compra que dices: "Híjole, a lo mejor no debí o gasté mucho". ¿Es algo que te lleva, digamos, 2 o 3 días, o, es algo que quizá en en en en en al otro día ya estás como si nada, o más tarde ya estás como si nada? Este, cuéntame.
Sí. Ay, sí. Me encanta. Sí. Pues, fíjate que depende. Sí, por ejemplo, ya tengo el dinero completo, pues, que voy a pagar. Por ejemplo, el seguro de mi carro o mi celular, y eso ya es como que lo tengo bien, o de repente tengo que pagar algún bill de la casa, o sea, ya no me da como tanto remordimiento. Pero iba una vez, hace como bueno, no sé, desacompleté porque me compré una cámara que ya tenía tiempo viéndola, entonces, la cámara costaba, no sé, como 550, algo así, dólares. Entonces, cuando pasa esto de de, pues, las ofertas y así, yo dije: "Ay, no inventes, le bajaron 100, como 120". Eh, y te daban como la la la bolsita gratis y todo eso que según venía incluido. Entonces, yo dije: "Ah, bueno, se me hace buena oferta, ahorita que me paguen la compro". Pero, obviamente, yo no había separado como el dinero que necesitaba, ¿sabes? Entonces, pues, yo la compré bien a gusto y y, pues, ya. Entonces, cuando llegó el día de pagar lo del seguro y lo del celular, y un bill que me toca porque lo demás lo paga mi esposo, este, yo así como que, <gasps> no inventes. O sea, ya yo me había gastado el dinero que me correspondía, porque ya había comprado, pues, eso y otras cosas más. Entonces, eso es como un ejemplo de que dije: "No, o sea, sí la quería, pero no la necesitaba en este momento. Me debí haber esperado después de pagar lo que debía, y entonces, si ya me quedaba el dinero, pues, yo ahora sí comprarla". Pero, pues, no sé, como que me ganó la emoción, las ganas de verla barata y la compré. Y al final, o sea, sí tuve que sacar de mis ahorros, que la verdad es que casi nunca los toco pero no quería como decirle a mi esposo: "Ay me gasté el dinero porque fui irresponsable". O sea, no no quiero que vea a decir eso de mí. De por sí, o sea, él sabe que me encanta comprar en línea, y Amazon diario está aquí en la puerta de la casa, pero son como cositas, no no no todo el tiempo. Entonces, sí es como que he tenido que aprender a a no caer en esas compras impulsivas.
Entiendo, entiendo esta parte que que que que me cuentas todo esto. Sí es, este, algo algo muy padre andar comprando, pero también algo frustrante después de, ¿no? Aquí yo creo que sí me gustaría poderte hacer una pequeña recomendación basada en todo esto que me estás contando. Pues, me gustaría aconsejarte, sugerirte más que nada. Pues, que sí hagas, este, una que tengas bien definidas cuáles son tus prioridades, ¿no? Eh, que tú veas a tu alrededor, porque es difícil no caer, es difícil no caer, pero si tenemos unas metas bien establecidas, unas prioridades bien establecidas, puede que nos pase menos, ¿no? Por ejemplo, que tengas tú a t u a un día, ¿verdad?, antes de que tú te metas a la computadora o en el celular para poder realizar estas compras, o que sepas que en algún momento vas a vas a visitar estas páginas, que tú ya tengas, que ya hayas visto una lista de prioridades, que tú ya las hayas hecho. Por ejemplo, voltees a ver tu tu tu tu guardarropa, ¿no?, y digas: "Ah, mira, pues, mi clóset, tengo ropa", ¿no? Voltees a ver, este, a lo mejor por ahí tus accesorios que uses del trabajo, no sé. Eh, a ver, tengo aquí mi celular, creo que todavía está bien. No sé qué otras cosas uses, a lo mejor, no sé, para el trabajo, alguna computadora, algún gadget, algo, y que digas: "A ver, no lo necesito, sí lo necesito", y que hagas una lista, a lo mejor, de cosas que sí p sí necesitas y cosas que no necesitas, ¿no? Para que, de esta manera, puedas tú tener, al momento de que caigas por algún motivo, una publicidad de la de las páginas estas que hacen envíos, puedas tener tú la la la capacidad de decir: "A ver, <inhales> respiramos, no lo necesito", ¿no? Y a lo mejor sí sí dejarlo para cuando haya una oferta, a lo mejor las situaciones estas de de dependiendo el país que estés, pues está el Buen Fin, el Black Friday. Entonces, a lo mejor sí como que ahorrar para unas muy buenas ofertas ahí. Y que, de esta manera, evitemos, ¿no?, el hecho de de engancharnos con el pensamiento de: "Híjole, no debí no debí comprar tanto". O también, de igual manera, esta parte, ¿no?, que que que tú veas tu tu saldo restante, que digas: "Híjole
Así es. Cierto. Claro. Claro.
ya nada más me quedan 50 dólares en la tarjeta y necesito comprar otras cosas". Sí, o sea, a a a lo mejor hacer esta lista de prioridades y respirar un poco antes de de de comprar alguna cosa. De igual manera, eh, te sugiero que, a lo mejor, como terapia, ¿no?
¿Cómo crees? Sí.
Cosa que veas, si si ves que te gusta, agrégalo al carrito, lo agregas al carrito, lo agregas al carrito, lo agregas al carrito. Ya una vez que que que sientas que que que ya que ya fue mucho o que ya pasó la gana de estar comprando, quizá vete al carrito nuevamente virtual y entonces vuelves a ver, ¿no? Siempre es bueno revalorar 2 veces. Eso te va a ayudar un montón, porque después vas a decir, ah, empieza uno a decir: "Ay como que siempre no", ¿no?, porque empieza el cerebro también a decirte: "Es que ya llevas un montón, cuida tu cartera, cuida tu dinero, no gastes tanto". Tu cerebro te lo empieza a decir. Entonces, está bien, agrega al carrito, ¿no? Agrégalo al carrito y después fíjate en el carrito y ve realmente si lo ocupas. Y quizá ahí te puedas dar cuenta si realmente es necesario o si solamente es por impulsividad, y ya más tranquilo lo que es el cerebro, pues va a ser más fácil poder decir: "No, creo que no lo necesito el día de hoy" y poder seguir con tus actividades. ¿Cómo ves?
Sí. Así es. Claro. Súper buenas. Y fíjate que tengo algo más, o sea, de repente necesito algo, por ejemplo, de Amazon, y me ha pasado que en vez de pagar el envío, que son, no sé, 5 ó 6 dólares, mejor me dice agrega 20 dólares más y es gratis. Y no sé por qué, te lo juro, siempre hago eso de que mejor agrego 20 dólares más y estoy buscando tonterías que ni siquiera necesito, para que mi envío sea gratis. O sea, de verdad eso me vuelve loca cada vez que, pues, que tengo que comprar algo.
Claro, claro, en ocasiones suele ser un poquito complicado el el resistirse a un a un envío gratis, ¿no? Y acabamos, pues, aportando más a la empresa. Si te das cuenta, la empresa esos envíos, pues, es eso es dinero que regalas, porque ellos de tantas de tantas, este, entregas que hacen en un cierto período de tiempo, pues, el envi el envío va a ser gratis. Así funcionan los embarques que vienen desde China, con todo esto te cobran un servicio que ya se pagó entre los miles de gente que pide. Entonces, hay y eso es lo que no no la gente no se da cuenta en ocasiones que eso es solamente un un engaño, una estafa, ¿no? Para para poder captar tu atención y que les dejes más dinero, ve lo como el famoso vaso del McDonald's, ¿no? ¿Quieres hacer por 2 dólares más tu vaso más grande? Y al final de cuentas es exactamente lo mismo y además tiene refill. Claro, tiene refill, te puede servir las veces que tú quieras, pero el cerebro, así funciona. Ah, por 2 pesos me van a dar un vaso más grande, increíble. Pero, pues, está bien el el el el que tengas, pues, al final de cuentas tiene refill, y al final de cuentas varía un traguito. Entonces, yo creo que así es como luego de repente las empresas tratan de manipularnos, pero está en ti. Yo sé que eres muy capaz, y que vas a vas a poder poner las cosas en la balanza respecto de de de necesidad con impulsividad, ¿verdad? El gasto comparado con lo que lo necesitas, y y, de esta manera estoy seguro que vas a poder ahorrar algo de dinero.
Justo. Ay, sí. Sí, qué coraje me da. Ay, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, me van a servir muchos estos consejos y sobre todo gracias por escucharme.
No, pues, yo estoy aquí para a servirte, ya sabes, cuando lo necesites, cuando gustes pasar nuevamente, aquí estamos para platicar y bueno, pues, eh, te repito, gracias por contarme tu historia, te agradezco mucho y tú puedes, mucho éxito.